ま、なんかね、そんな気持ちもね、正直、いありましたね。ま、いやんなくあんな時間の無駄だったな、みたいな、ことは思ううかったですけど。ま、うん「何だったんだあれは」っていう、いあの、ぎゅ思いますね。だか、そこから次のもう1個乗り継ぎで、次の、ほんとに家のね、最寄りにまで行く電車に、乗り換えなきゃいけなかったのでうん。そうなんですよ。うん。だからあの、そのね、5分か10分かは分かりませんが、あの、そんこで立ち止まってなかったら、もっとスムーズに早く帰れたかもなとかもね、思っちゃいましたね、正直。うん。
うん。 うんうんうん。 <chuckles> はいはい。 うんうんうん。 ああ。<clears throat> はい。 あ、そう、なんでそこからまた、乗り換えがあったんですね。へえ。 うんうん。 ああ、はい。へえ、あ、でもあれですよね、あの、ご自身がその声をかけたから、彼氏が出てきてくれたのであって、もしそこでかけなかったらば、ね、あの、どどうしてたんだろうとかって思いますよね、その子って。うーん。
はい。 うん。 うん。 すすすそうですね。うん。うん。だから、ま、そこがね、くほんとに何でしょう。す最悪なことがね、お起きてた可能性も、やっぱりゼロじゃないかなとか思えば、ま、い良かったかなっていう風には、収めるようにはしてますけどね。はい。うん。
うんうん。 そうですね。うんうんうん。 そうですよね。 うん。 ほんほうですよね。ほんと最悪なことが起きなくて、ね、誰も声かけないでいたら、もしかしたら、ね、ってなりますよね、ほんとに。
うん。 そうなんですよね。なんかね、その、おも声掛けて掛けたからね、結果的掛けてなかったら、何が起きたかはもう、仮定でしかないので、あの、なんともね、想像するしかないんですけど。だから、うん、ま、そ-そんな感じだったけど、ま、最終的にはね、いま、良かったかなとは思いましたね。うん。
うん、うん。 うん。 そうですよ。うん。 うん。 うんうん。 うん。 ほえすね。でも、そういう風な出来事があって、あの、なんだろ、その後、ま、ちょっと勇気出して、声をかけてみようかなとか、そういうことって思われました？
そうなん うん。 はい。 はい。 うん。